Ouais. Bon c'est un petit peu de la manipulation quand même. Je rigole.
A après la ven la vente en elle-même oui. Hem, c'est-à-dire que le la 1re partie, le le fait de s'intéresser à la personne et à ce qu'elle recherche, hem, réussir à l même les personnes qui ont pas envie de parler de de ce que
Ouais.
aux vendeurs ou de dire ce qu'elles ont chez elles, ou ben, de réussir à les faire parler, ça cette partie là, c'est pas vraiment de la manipulation. Hem, par contre après la la partie vente, heu, où, heu, on propose le produit et on va faire en sorte de vendre tel ou tel produit, hem, qui s'adapte à la demande du client, mais qui en même temps s'adapte à la à la commission qu'on peut avoir, heu je suis bien content de plus y être, hem bon ça oui. Ça ça ça cette partie-là évidemment, heu, <chuckles> c'est autre chose.
Ouais. <laughs> Est-ce que des fois tu donnais une pause, heu, aux gens, heu, par exemple: «Ah je vous laisse réfléchir ou revenez vers moi si vous vous voulez»? Est-ce que c'est une technique que tu utilisais, heu, pour, heu, justement qu'ils gardent, heu, qu'ils aient confiance en toi? C'est à dire tu les poussais pas? Ou tu avais p je sais pas comment ça marche moi, tu vois, si, heu?
Alors j'étais p J'étais un vendeur assez assez ouvert avec le client, assez honnête, je j'étais pas dans la, hem en fait, j'étais pas dans ce truc de jouer un rôle systématiquement ou de manipuler à tout prix, heu. C'était en fait, je j'arrivais à, hem, à avoir mon résultat, mais d'une manière finalement plus simple et heu, que les j les clients appréciaient justement et heu, hem et du coup, bah, en fait, c'est assez simple. Si la personne était, heu c'est un projet et que, bah, c'était pas pour tout de suite, bah, je les je les je leur donne les renseignements, je fais en sorte qu'ils accrochent et je les laisse réfléchir, je vais pas les pousser à acheter tout de suite. S'ils ont si ça les fait sortir de leurs moyens, heu, là pour le mois en cours, heu, je préfère qu'ils aient un peu plus de moyens pour m'acheter un meilleur produit le mois d'après. <laughs> Il y a un p heu, voilà à la limite, mais eux ça les arrangera et moi aussi. Voilà, ze c'est il faut que ça arrange tout le monde.
Ouais. Bien sûr. Ah! C'est la technique. Revenez vers moi. <chuckles> Ah c'est pas bête.
Mais, hem, bah de toute façon, c'est c'est un principe de vente, heu, que qui un p
C'était un petit peu un investissement en soi. <chuckles>
Ben, heu, c'est ce qu'on se dit toujours et qui se perd finalement, c'est qu'une vente doit profiter au client, au vendeur et à l'entreprise. C'est un c'est un c normalement, c'est censé respecter ces 3 points là. Heu, souvent, maintenant le client ne fait plus partie de de du calcul et le vendeur de moins en moins. <chuckles> Mais, heu, mais du coup, heu, voilà c'est c'est quelque chose que j'ai cherché à respecter le plus souvent possible et ça m'a beaucoup appris, heu, sur la gestion d'une conversation finalement.
Un petit pari investissement. Ouais.

Si ça t'arrive!
Alors, heu, hem, ça arrive très souvent, hem, enfin très souvent. Pas forcément des malentendus toujours dans le sens où on s'est mal compris, mais souvent des, mmh, des moments de discussion où l'avis n'est pas forcément partagé et où, heu, du coup, il va y avoir une sorte d'incompréhension de chacun, heu, de l'autre, on va dire et heu, où ça pourrait juste simplement se braquer comme ça et heu, du coup, faut réussir à en faire une conversation constructive pour le coup. Hem, oh, c'est un effort que bah, du coup en fait, il faut, dans ces moments-là, quand la situation, heu, commence à se braquer un peu ou quoi, heu, s'intéresser beaucoup à l'autre. Heu et à son avis, heu, lui, hem et et lui montrer que
Ah ouais? D'accord. Mmh ouais. D'accord. Et du coup, comment tu fais? Ouais. Ouais. Tu aurais un exemple?
Un exemple? Heu, je dis allez, heu, disons que par exem là par exemple, heu, sur, heu, sur, un sur des sujets tout simples, heu, comme, hem, m même, allez, allons sur la cuisine, sur le le fait, heu, de
Attention, j'ai faim hein! <laughs> <laughs>
ah! <laughs> hem, de de faire, heu, des croque-monsieur avec, heu, de la crème fraîche, heu, ou ou pas. Allez, <laughs> un sujet, heu <laughs> hem, ah c'est c'est pas forcément ce sujet-là, heu, voila qui qui peut arriver, mais imaginons que c'est celui-là, heu, où la personne dit: «Bah non, heu, c'est enfin c'est comme ça» et heu, va va pas chercher plus loin, heu et hem, va pas s'intéresser il va se braquer parce que du coup, heu, à l'impré cette personne a l'impression que, peut-être, heu, j'essaierai peut-être, heu, de lui dire que s il a tort ou quoi. Hem, des personnes qui se braquent plus facilement que d'autres, hein!
Ah! J'ai dit: «J'ai faim!» <laughs> Bah après, heu, pour une recette, heu, tu as pas forcément tort!
Bah, alors oui, heu, c'est vrai que dans ce cadre-là, oui, mais, heu, c'est pas le cas sur tous les sujets.
C'est, je pense que c'est tu vois, heu, tu vois si par exemple, heu, tu as tu as recette à toi, heu et lui a sa recette à lui, heu, en fait personne n'a tort ou raison. C'est juste, heu, une façon différente de le faire. Mais, hem mais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 <laughs>
Bah, assez souvent, heu, assez souvent, heu, il y a des il y a des personnes qui vont avoir tendance à considérer, très rapidement, que si on on argumente, heu, sa, mmh, son avis, c'est pour lui expliquer qu'il a tort.
Ouais.

Ouais, d'accord.
Et à partir de là, c'est un malentendu d'une certaine manière et du coup à partir du moment de ce moment-là, heu, souvent cette personne-là va va se braquer très facilement et très rapidement et c'est là qu'il faut en fait, heu, montrer que bah, en fait non: «Je m'intéresse à ton avis, je m'intéresse à ce que tu dis et je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Mon opinion est peut-être légèrement différente, je fais juste en sorte que tu la comprennes mais j'ai j'ai envie de savoir pourquoi tu penses ça, tu» et et faut vraiment en fait, hem, y aller en douceur à ce moment-là, pour réussir à relancer la conversation et en faire quelque chose de constructif.
Ouais. Mais tu en as pas marre des fois d'être justement la personne entre guillemets «plus intelligente» à faire à faire le pas de faire ça? Parce que je t'avouerais que par exemple, heu, moi il y a il y a des fois où, heu, selon la discussion, heu, je vais être comme toi si tu veux, mais il y a des fois où je me s où je me rends compte aussi que j'en ai marre de faire cet effort. Tu fais comment toi dans ces cas-là?
Alors, il y a il y a des on va dire qu'il y a plusieurs choses qui font que que j'ai t c cette facilité à faire cet effort-là, c'est que j'ai fait beaucoup de vente
Ça t'arrive ou pas? <laughs>
et du coup, on apprend ça. <chuckles> On apprend à gérer la bah, heu, oh, c'est ce qu'on me dit, <chuckles> c'est ce qu'on m'a dit, heu, oui, oui, oui, oui, oui pour le coup, oui, heu, pour le coup, oui et et pas pour, hem, pas pour les mêmes raisons forcément que d'autres qui vont être là pour les statistiques. Moi c'est plus pour le côté, hem, finalement où je vais, hem, garder les clients et parce que justement, heu, des clients qui vont être un petit peu d distants et hem
Tu es un bon vendeur? Honnêtement, tu es un bon vendeur? <chuckles> Mmh mh. Tu es quel signe? <chuckles>
et froids, heu, vis-à-vis de le d'un vendeur, hem, bah, je vais réussir à les mettre en confiance. Heu, justement parce que je vais m'intéresser à ce qu'ils disent et leur montrer et finalement ça revient un peu au mê ça m'a appris justement à à réussir à retourner des conversations parfois complètement, heu, qui semblent être, heu, où la personne sa semblait s'être complètement braquée et réussir à quand même, heu, déboucher sur, heu, une fin de conversation où tout le monde a le sourire et heu et est content d'avoir écouté l'autre.
<sneezes> En gros, tu as su manipuler la conversation.
Alors non, <chuckles> pas forcément, heu, pas pas manipuler la conversation, mais réu non, heu, tout simplement, je pense, heu, heu, plus
<laughs> Si! <laughs> Ah bah, c'est c'est le mot qui dérange, mais c'est vrai.
Bah heu, non, c'est manipuler, heu, ce serait, hem, avoir, hem, détourné la personne de ce qu'elle pensait, je dirais que là, c'est plus, heu, l l'av lui avoir, heu
<laughs> Tu as le contrôle de la conversation.